あ、それはですね、昔は、その、冷凍焼けした臭いに困ってたんですけど、あること発見して、実はその冷凍焼けしてるて、なんか周りについてる霜を、例えばちょっとちっちゃいザルに入れて、サーッて流水でサッて流すんですよ。
はい。 はい。 おお。 はい。 おおおお。
そして周りについてる霜を取ったら、中は冷凍庫の臭いがしなかったりとかするんですよ。
へえ。それはなんか、あの、ちょっとしたコツとゆうか、なんというか
はい。はい。
へえ。
なんか食品ロス減るでしょ、それ、ちょっと、サッて流水に流して、臭いを周りの、ね、冷凍庫くさい臭いをこう取ってあげれると、食べれちゃうって。
ああ、そうですよね。なんか、せっかく冷凍したのに、冷凍焼けしてくさいから、もう捨てちゃお、みたいなのがなくなりそうですね。
はい、はい。 うん。 ふ、うーん。 そうなんですよ。
ほお、それはなんか、それもテレビで見たんですか？それとも、たまたまやったら
いや。たまたまやったんです。これは多分誰もやってないんじゃないかと思います。はい、はい。<laughs>
誰もやってないですよね、多分。おお、じゃ、大発見ですね、それは。
そうです。気づいてしまいました。
へえ、それは是非、世に、あの、なんかの方法で、あの、し知らしめて欲しいですね。出して欲しいです。
そうですね。 はい、食べれますってゆって。<chuckles> はい。
そうですね、うーん、なんか、その、ま、冷凍庫で言ったらそうだと思うんですけど
はい。
お肉とかも、冷凍保存とかされますか？やっぱり。
あ、そうなんです、うち私は、その、冷蔵庫の他に、実は冷凍庫も持ってて。
はい。